Знаешь, хотела поделиться с тобой такой проблемой, которая мне, знаешь, прямо-таки мешает жить. Ау. Я живу в небольшой квартире, и у меня нап накапливается какое-то просто огромное количество вещей. Хотя, в знаешь, я не не шопоголик, я такой минималист, да, и я не так много покупаю и стараюсь покупать только нужное. Но тем не менее, всё равно общее количество вещей, оно для меня, в какое-то ог огромное, потому что, знаешь, есть много мелочей, да, есть одежда, есть какие-то бытовые вещи. И плюс еще в этой квартире, да, живу я, а, живет мой муж, живет мой ребенок. Ну вот, и, ну ну, может быть, метров тут не так мало, да, но всё равно для нас получается 3 эта квартира маленькая. И вот я бы хотела что-то с этим сделать. Да, то есть я, конечно же, навожу порядок, я стараюсь разделять как-то зоны, а, всё класть на свои места, вот, но всё равно всегда есть от чего избавиться. И вот, может быть, у тебя будут какие-то советы для меня, которые, м, можно будет легко и и бы быстро применить и, наконец, вот эту ситуацию наладить, потому что она меня уже действительно тяготит, потому что я чувствую, что я просто трачу огромное время своей жизни вот на поддержание жизни вот этих вещей, вот. Я так продолжать не хочу.
Так. Да, конечно. Мгм. Да, конечно. М. Ну да, слушай, такое, в принципе, случается у многих людей, когда вроде хочется, и чтобы всё в квартире было для комфортного проживания, но, а, случаются такие моменты, что действительно что-то накоп накопилось, э, чересчур, и надо с этим разбираться. А, подскажи, пожалуйста, а вот в квартире вашей есть какие-то определённые, допустим, на комнаты, где ты сильнее всего замечаешь, что вот, э, а, ну, вот вещей чересчур много?
Да. Да, слушай, ну, я бы сразу 2 зоны выделила на самом деле. Во-первых, это кухня. А, потому что, да, там посуда, там вот, на вот эта еда, какие-то, знаешь, там макароны, крупы хранятся, да, а, долгое время, и к как бы это всё нужно, н вот. Но это занимает настолько много места, и иногда там такой хаос, что, э, хочется как будто бы выбросить, но я не выбрасываю, потому что это может пригодиться. Вот это 1. Да, а 2- это, наверное, гардероб и одежда. А потом, я вот опять же говорю, что я не шопоголик, но всё равно вещей много. То есть, а, там на все сезоны, для всех членов семьи. Вот это самые такие для меня критичные зоны. И вот в них бы я в первую очередь хотела навести какой-то порядок и довести до ума вот эти зоны.
Мгм. Так, ясно, м. Да, я поняла. А, слушай, а подскажи, вот, эм, ты говоришь: "Захламлённость в квартире" или вот "много вещей". Оно вот тебе действительно, вот каждый день ты чувствуешь, что, м, чересчур много вещей у тебя, а, в доме, или это происходит, когда, например, приходят гости, и ты чувствуешь, что, ну, вот недостаточно места, э, какого-то пространства, или вот это действительно повседневная твоя проблема?
Ну, знаешь, э, я бы сказала так, что вот после того, как я навожу порядок, да, первое время этот порядок поддерживается, и у меня есть ощущение, что на самом деле вот этой проблемы-то и нет, да. Как будто бы, э, дома чисто, хорошо. Но как только проходит какое-то время и там что-то оказывается на стуле, где-то снаружи, кто-то что-то переложил, вот в этот момент, в в в моей картине мира, как будто бы просто вообще дома завал. Хотя кто-нибудь н не назвал бы это, может быть, беспорядком, да. И когда ко мне приходят гости, они тоже говорят, что, ну, типа, у тебя такой порядок, классно, но по моим меркам это уже не порядок. Я бы хотела, чтобы, знаешь, а, постоянно можно было поддерживать вот такую чистоту и порядок. Но я понимаю, что это возможно, только если от каких-то вещей избавиться, а вот. Но избавляться, видишь, мне очень тяжело. Да.
Ага. А, да, я поняла. Так, хорошо. Слушай, ну, в любом случае, если ты уже действительно понимаешь, что даже от каких-то вещей пришло время избавиться, то, скорее всего, тебе нужно а, может быть, тебе подойдёт, э, такой совет, что ты прям пропишешь, а посмотришь, допустим, в 1 комнату зайдёшь, да, и пропишешь, а какие вещи тебе действительно жизненно необходимы, и ты ими пользуешься сейчас, какие вещи ты пока можешь отложить и подумать, э, нужны ли они тебе или нет, а какие вещи, вот, например, ты уже год ими не не пользовалась и как бы даже, может быть, и не будешь пользоваться. Может быть, э, тебе, э, хотя бы начать разделять вот такие вещи, и тебе станет, ну, как бы проще, э, видеть всю картину?
Так? Да. Да, знаешь, на самом деле, кажется, это неплохой совет. Я могу попробовать, потому что я смотрю иногда на вот, на все эти вещи, и я даже не анализирую, там, какой я пользовалась, а какой нет. Поэтому, да, вот совет взглянуть на них и как-то проанализировать вообще, а, прошлое, скажем так, да, пользовалась я ими или нет, и будущее. Да, пригодятся они там мне в ближайшие полгода, год. Вот это кажется очень классной мне идеей. Знаешь, я обязательно попробую. А, да.
Да, конечно. Слушай, а, а. Ещё, наверное, можно, э, какие-то, а, использовать вот, эм, э, такие идеи для хранения, есть вертикальные. То есть это прям вот по полочкам раскладывать именно, а, вещи, вот, э, которые они вот либо с друг другом сочетаются. То есть у тебя уже будет такая, м, ну, полочка разложенная, чтобы это не хранилось вот так вот горизонтально по всей площади, а вот именно такие вот есть вертикальные системы хранения. Может быть, ты о них слышала?
Да. Да, класс! Слушай, знаешь, да, я слышала, я видела, да, в интернете такие системы, но я как-то не задумывалась о них для себя. А вот сейчас я понимаю, да, что если даже вот все те вещи, которые у меня есть там на кухне, например, тоже, если я разложу пр по такой системе, то они действительно будут в доступе, они будут в порядке. Поэтому, да, вот эта идея тоже просто замечательная. Спасибо тебе.
Слушай, да, а ещё к тому же, м, а, есть, а, ну вот, э, бюджетные сайты, когда ты можешь выбрать, э, действительно вот прям под кухню, под ванную комнату, под гостиную или спальню. То есть есть всякие различные системы хранения, особенно кухонных принадлежностей. То есть вроде как всегда на кухне много-много вещей, но если систему хранения её наладить, то я думаю, что ты увидишь прям результат, э, буквально в считанные дни.
Да. Да, конечно. Да, слушай, я согласна. На самом деле, может быть, вещей-то у меня и не так много, да, но просто они неправильно хранятся, а. Потому что, да, заглядываю в ящик, смотрю, а там просто какой-то бардак. И мне, п м приходится тратить время каждый раз на то, чтобы что-нибудь достать, потом привести это в порядок, вот. Это мне порядком надоело. Поэтому, знаешь, да, вот этим советом про вертикальное использование пространства, я думаю, что я обязательно воспользуюсь. Классная идея.
Н-да, а ещё, может быть, как-то поговорить со своими, ой, родственниками и чтобы они, может быть, поддержали твою идею именно вот поддержки вот этого порядка. Потому что, насколько я понимаю, ты-то человек, а, достаточно организованный, и можешь организовать пространство и хранение вещей, но тебе нужна именно ещё и поддержка со стороны, а, мужа, со стороны ребёнка, да, чтобы они тоже каким-то образом поддерживали, организовывали порядок своих вещей также.
А, м. Да, это так. Да, конечно, ты очень права на самом деле, да. Даже если я, а, всё расставлю, как мне надо, и если там, у, внедрю вот это вертикальное хранение, то если, да, другие не будут поддерживать это, то всё это пойдет насмарку. Да, на самом деле моя семья, конечно, меня поддерживает, они очень стараются класть всё на место и тоже любят наводить порядок там, а, вот. Но мне надо их подготовить, да, к таким переменам, да. И спасибо тебе. Я обязательно с ними поговорю.
Да, возможно, они даже для себя выберут что-то, что им нравится вот в такой системе, потому что особенно, наверное, ребёнку. А, если ему предоставить выбора, э, выбор, э, какую систему хранения ты бы хотел видеть там в своей комнате или где бы ты хотел хранить свои вещи. Если ему что-то понравится по-детски, то, наверное, а, ребёнок даже как-то, ну, будет более отзывчивый, ему тоже понравится сохранять порядок вокруг.
Конечно, да. Да, супер. Ну да, конечно, это важно. Я, конечно, я как раз таки стараюсь своим примером, да, своему ребенку показать, э, что на нужно поддерживать порядок, а нужно, да, иметь какие-то системы хранения, потому что, да, когда есть порядок в вещах, на самом деле больше порядка в голове, ну вот. Поэтому как раз я и хочу продвинуться в этой теме, вот. Ты мне даешь такие замечательные советы, вот я их обязательно буду применять.
Пытай Получается, у вас даже, а, привычки выработаются новые с учётом того, что если вы как бы разложите вмест э, вещи по новым местам, у вас уже и будут вырабатываться привычки класть их на какие-то свои места. Ну, и в любом случае это даже будет выглядеть красиво и очень организованно в самой квартире.
Да. Да, это точно. Ну, на самом деле, да, это прямо, можно сказать, моя такая бытовая мечта, чтобы было меньше вещей, чтобы всё было на своих местах. И, м, слушай, я очень надеюсь, что у меня скоро получится с этой задачей справиться. И я думаю, да, я начну вот с этих зон, которые ты озвучила, а потом приступлю к другим.
А с Смотри, вот ещё, а, пры если ты вот про кухонную зону когда говорила, сейчас же есть ещё и вот такие, м, техника новая, которая, в принципе, заменяет, а, очень много различных предметов типа кастрюль, сковородок, то есть. Вот такая, если мультиварку какую-нибудь присмотреть, которая будет заменять очень много вещей, которые ты используешь на кухне, то, возможно, тебе даже часть, э, каких-то вещей, м, кухонных, те можно будет убрать куда-нибудь, а, ну, если у тя есть ящик для хранения, какой-то для посуды специальной, и использовать только вот, ну, какую-то 1 кухонную принадлежность типа мультиварки, заменив это, э, большое количество ненужных, э, вещей на кухне.
Да, точно, м. Да, супер! Да, слушай, вот это было бы классно. Это на самом деле хороший совет. И я бы, да, заменила, например, еще стиральную машину и сушильную, да, которая занимает много места, на 1 машину, а, в будущем обязательно это сделаю. Но вот, да.
Ну, конечно, если бюджет позволяет, а, каким-то образом ещё и сократить, а, вот, а, пространство, да, используемое, а, вместо 2 машин иметь 1, это, конечно, тебе поможет, а, безусловно. И времени у тебя будет гораздо больше.
Да, это было бы супер. А, слушай, я очень рада, что мы с тобой обсудили эту тему, потому что она меня, знаешь, тяготила в последнее время. И теперь у меня образовалась такая, знаешь, карта, а, внутри моей головы, которой я могу следовать. И, э, вот я т поэтому тебя благодарю за эти советы. Они все очень действенные, хорошие, вот. Спасибо тебе большое.
И тебе спасибо, что поделилась своей проблемой. Если тебе ещё нужны будут советы или просто выговориться, обязательно обращайся, и я всегда тебе помогу.